Nah mungkin kayak kita itu kayaknya harus ngasih kritikan, itu pun kalau mereka denger ya. Eee, kayaknya setiap kritikan itu pasti ada. Nah tapi kayaknya kalau misalkan mereka emang pura-pura nggak tahu ya, ya udah kita bisa apa gitu kan. Mhm, tapi mungkin lebih tepatnya kalau sekarang kan zamannya sosial media gitu Kak. Nah mungkin kritikan itu bisa lebih cepat tersampaikan apalagi kalau misalkan viral ya, itunya, kritikannya. Nah bisa jadi bahan evaluasi tuh sama pejabatnya, ya agar lebih baik lagi karena kan dilihat sama masyarakat banyak Mmm, kan pejabat juga kalau misalkan dipilih kan mereka pengennya besoknya nyalon tuh kepilih lagi gitu kan. Mhm. Betul, nah kalau bisa kan lebih baik itu kayak gitu gitu Kak. Mhm, apalagi kalau misalkan mereka, eee, baiknya itu tanpa pamrih gitu Kak jadi emang niatnya menjabat itu agar mmm, agar kita itu emang bergerak dari hatinya pejabat itu gitu, pengen merubah suatu sistem pemerintahan yang ada di sin
Iya. Iya. Oh iya. Iya iya iya, Kak, ya. Heeh. Bit daun. Oh. Betul juga, iya betul. Iya betul. Oh iya betul. Iya iya iya iya. Oh iya betul sekali. Heeh. Mhm. Kepilih lagi, iya bener juga. Iya iya iya iya iya. Heeh, gitu ya. Ya mem Iya. Heeh. Nah. Iya. Agar? Oh iya betul juga tuh. Iya iya iya iya. Heeh. Iya iya, terus, eee, memang heeh gimana gimana?
Mhm. Bukanlah itu kan emang kayaknya harusnya itu menjadi tujuan semua pejabat gitu kan ya Kak. Mhm, kalau dari Kakaknya sendiri nih menurut Kakak nih, gimana sih caranya itu kayak misalkan masyarakatnya itu bisa menjadi merubah pejabatnya kalu kalau misalkan pejabatnya itu tidak baik, gitu tidak benar dalam melakukan sesuatu hal gitu?
Heeh. Oh ya, betul sekali itu. Iya. Iya. Iya. Heeh, betul. Iya.